Então, como você redescobriu um hobby que tinha abandonado?
Cara, assim, isso está em em fase, porque eu acabei de de redescobrir um hobby através de um colega de trabalho. Eh Sim. E, assim, que que aconteceu, cara, eu jogava tênis lá no Brasil. Eh, comecei velho, né, porque tênis é um esporte muito elitista, assim e acabou que eu, por um acaso, com com a através de um amigo, começamos a praticar, vi que dava pra não gastar tanto dinheiro pra pra tentar praticar e pratiquei por alguns anos lá no Brasil. E, poxa, eu gostava bastante porque é um um esporte tranquilo, né, que você só precisa de um parceiro, eh, pra jogar ali com você e e, poxa, ajuda muito a desestressar, a fazer um um um exercício legal, né. Então eu gostava bastante. E, depois eu eu moro em Portugal agora. Eu moro em Portugal há 2 anos e meio. Então, aqui, eu nunca joguei, sabe. Então, basicamente, ele tinha ficado abandonado ali, porque eu não conseguia. Eh, acabava que também essa rotina, né, de trabalho, de país novo
Aham. Hum, uhum. Aham. Hum. Sim, com certeza. Uhum. Sim. Hum. Ah sim. Aham. Ah, tempo né. Eu descobri, eh mudança, né, mudança realmente leva tempo, né. Mas e ai? <chuckles>
Exatamente. Então, aí esses dias, eu estava no trabalho conversando com um colega de trabalho, e a gente estava falando sobre hobbies realmente, e ele falou comigo que aconteceu exatamente a mesma situação com ele. Ele falou assim: "Cara, eu recentemente redescobri um hobby"
Hum. Hum.
"que eu tinha abandonado lá no eh, que era jogar tênis, cara. Eu jogava tênis no Brasil", e é quase a mesma história que eu.
Olha. Aham. <chuckles>
Eu jogava tênis no Brasil e, poxa, eh, conheci um um camarada aqui que ele comentou que estava indo jogar tênis, eu falei que já tinha jogado. Ele me chamou pra jogar com ele e tal. E aí, como me contou a história dele ali, né. Aí eu falei assim: "Cara, parece que eu tô me vendo na sua história". Aí ele falou assim: "Por quê?" Falei: "Você também jogava tênis?" Eu falei: "Sim, cara. Assim, nunca fui muito bom, mas eu consigo trocar umas bolinhas ali". Porque, assim, não sei se você sabe, mas tênis é um esporte dificílimo.
Hum. <laughs> Ela. Sério? Não, eu não sabia muito, né. Eu eu sei um pouquinho do ping-pong, não sei se é mu muito parecido, assim, mas eu sei de ping-pong, mas tênis eu nunca joguei, mas e e co como assim difícil? Hã, aham. <chuckles>
Superdifícil. É, é. Pois é. É que parece fácil jogar a bolinha para o outro lado, mas é muito difícil. Porque tem tudo maneira como você segura a raquete, maneira como você bate na bolinha, termina o movimento. Enfim, é cheio de chatice que você, se errar alguma coisinha dessas, a bolinha não vai para o outro lado de jeito nenhum. <chuckles> Ou vai pra longe, isola a bolinha. Mas pronto. Aí eu falei com ele, eu falei: "Poxa, eu também consigo trocar umas bolinhas e tal". Aí ele falou assim: "Pô, então eu vou te fazer o mesmo convite aí do que o meu que o meu colega fez comigo. Então, assim como eu redescobri esse hobby, poxa, também vai vai ser um prazer te ajudar a redescobrir um hobby que que é o mesmo. E, poxa, é pra você, e vamos lá jogar com a gente e tal". E aí ele a gente comentou. Eu falei: "Cara, <clears throat> beleza. Eu vou vou procurar aqui pra ver se eu compro uma raquete". Aí ele até me deu umas dicas de de locais que, pra começar, né, comprar uma raquete usada, que vendem aqui raquetes usadas com bom preço. Como eu te falei, no Brasil o tênis é um esporte muito elitista, sabe, então, assim, poxa, eu quando eu comecei a praticar, o meu colega tinha 2 raquetes e ele me emprestava uma. Eu demorei uns 6 meses pra comprar uma raquete, porque a minha raquete eu comprei uma barata. Ela custou R$800.
Uhum. Nossa! <laughs> Aham. Hum. Olha, que legal. Uhum. Hum. Aham. Hã. Certo. Nossa! Meu Deu E por que que é tão caro assim?
Cara, não sei, não sei mesmo, porque, assim, é um esporte simples né, que é uma rede, uma bolinha né, geralmente três bolinhas e duas raquetes. Não tinha porque ser caro assim. Exato, mas é super caro.
Aham, é, hum, <chuckles> Aham. Pois é. Mas a raquete é feita hã, eu eu acho que eu nunca vi uma raquete assim de tênis de perto, mas a raquete é é ao eu sei que é umas linhazinhas e as linhas é de ferro ou é de plástico mesmo?
Hum, é de tipo nylon, sabe?
Ah! Certo, certo.
É, aquelas cordinhas são de nylon. Mas, poxa, não não não justifica ser R$800, não justifica. Até porque ah, calma, até porque é oitocentos reais sem a ra sem a corda, tem que comprar a corda por fora e pagar pra cordear. <laughs>
Ma poxa vida. Exatamente, hum. Tá. Ah! Nossa! <chuckles> Isso no Brasil?
Então, é isso no Brasil. Aí a gente estava conversando aqui, aí ele foi e falou assim: "Cara, eu por acaso tenho duas raquetes, não precisa comprar agora, vamos voltar a jogar". E aí a gente ainda não voltou, mas a gente já marcou, eh, inclusive, ele mandou mensagem hoje e falou assim: "Cara, quarta-feira estava dando uma olhada aqui, vai fazer bom tempo, você acha que que dá pra você na quarta-feira de tarde?" Aí eu falei: "Pô beleza". Porque, assim, a eu tô de f eu tô de de férias do outro trabalho
Certo. Hum. Olha. Aham.
e a minha esposa tá grávida, eh é. Ah obrigada! A gente ganha neném mês que vem cara, logo no comecinho do mês, é. E aí, eh, ele falou: "Pô, quar" Eu falei: "Cara por acaso quarta-feira é o único dia da semana que a gente não tem, ou consulta, ou curso de de preparação pra parto, ou exame". Cara, a nossas semanas assim na já no finalzinho da gravidez, tem sido completamente tomadas, sabe. E aí, eu falei: "Pô, por acaso, quarta-feira é o único dia da semana que eu não tenho nada pra fazer. Então poxa, tá perfeito" Aí ele falou: "Não beleza, fica combinado então, quando for durante a semana eu vou mandar uma mensagem lá para o clube que geralmente eu que eu reservo a quadra, eu reservo, confirmo com você, e a gente se encontra lá no horário certinho". Eu falei: "Pô, top". Então, assim, eu tô super ansioso pra pra voltar a a jogar, porque tênis é muito gostoso cara, você fica ali naquele aquele momento, fica poxa, troca uma ideia legal, geralmente, quando acaba ali uma partida, né, você, poxa, senta pra tomar um suco, uma água, aí bate papo. Então, assim, é é um esporte que você pratica e depois tem aquela resenha legal que, poxa, fica fica bem tranquilo de de você praticar, é muito legal, eu gosto bastante.
Olha! Meus parabéns. <laughs> Olha. Hum. Aham. Nossa! <giggles> Aham. Uhum. Ah, imagina. Uhum. Sim. Uhum. Sim! Ah, eu eu vim escutando você falando, eu eu tô com ânimo agora pra pra jogar ou treinar né, ou aprender na verdade, né, o tênis, eh, mas você falou que você mora em Portugal, né? E o o o tempo tá um pouquinho mais frio do que o normal, isso incomoda ou Ah meu Deus, hã.
Sim, eu moro em Portugal. Tá chovendo todo o tempo sem Em então tá chovendo muito. Tem, aí tem depende da onde lá é a quadra, ele disse que eu ainda eu não conheço, ainda não não passei por lá, eu sei mais ou menos aonde é, que ele me falou assim, mas o que que acontece? Há quadras abertas, a eh, ao ar livre e também tem quadras cobertas, então, assim, pra praticar lá o o tênis é só, se estiver chovendo a gente reserva o horário numa quadra coberta e não vai dar problema nenhum, entendeu? É tranquilo.
Aham. Uhum. Hum. Ah, sim. Hum, que legal! E também você falou que você você estava no clube, e que clube é esse? É um um clube, assim, que você você teve que assinar ou um clube que seu amigo recomendou? Ou me conta mais sobre esse clube.
Pois é. Ah, então, isso você fala lá no Brasil, né?
Ah, hã, você falou que você você falou que você ti aham.
Ah, aqui a é, aqui em Portugal o clube é é um clube que você paga pela hora, assim, na quadra. Então você pode, provavelmente, virar sócio do clube, mas eu eu como eu te falei, eu não fui lá ainda, ainda não conheço, mas, eh, geralmente esses clubes, pra até fazer uma grana extra também, eles, né, os sócios têm acesso a usar as quadras, mas também eles alugam a o espaço ali da quadra. Você paga meio que por hora, não sei se é €5, €7 a hora, aí eu acho que a gente vai separar ma é barato, é barato. Então assim, nesse momento, você eu vou voltar, né, a praticar u um esporte que eu, poxa, gostava bastante, era bem bem legal praticar e vou pagar aí vamos supor, se a gente botar 2 horas, fica €7 pra cada um, eh, ele vai me emprestar as raquetes e tá tudo bem, e eu já já sei que eu sou ansioso, já vou logo buscar procurar aqui raquetes pra comprar, <chuckles> pra poder ficar legal, né, eu
Ah. Hum. Ah, barato, até, né. Uhum. Aham. Hum. <laughs> <chuckles> Aham.
Mas, poxa, vai ser v tô ansioso, cara, vai ser bem legal eu me reencontrar, assim, com com esse esporte que eu pratiquei por alguns anos e era bem divertido, cara, era bem legal.
Ah, com certeza. Uhum. E como que você aprendeu ele no Brasil? Eh, foi você se inspirou em alguém? Eh, você treinou na escola ou, de repente como é que foi?
Então, e lá eu eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele gosta muito de tênis, mas ele também nunca tinha praticado, e ele estava falando da da jogadora que ele gostava muito, que eu acho que era a Serena Willys, eh, ele estava: "Poxa, então, tá vendo não tá vendo o torneio?", eu falei: "Poxa, eu gosto de tênis, eu admiro, mas eu não não acompanho". Ele falou: "Pô, sou doido pra j pra começar a jogar tênis". Eu falei: "Cara, eu vou te falar, eu também". Aí a gente conversando, aí ele falou: "Então vamos", eu falei: "Cara, mas eu nunca joguei", aí ele falou: "Mas eu também não", aí eu falei: "Ah, bora ver então". Aí a gente procurou, lá na nossa cidade tinha uma escolinha de tênis. E aí a gente se matriculou, e até engraçado que você falou de clube, a gente se matriculou na na escolinha e e aí a gente começou a a fazer as aulas e depois a gente virou sócio do clube, porque aí a gente poderia ter acesso a ao às quadras, né, e ir jogar quando quisesse.
Hum. Certo. <chuckles> Hum. É. Aham. Olha. <chuckles> Uhum. Muito legal. E
Pois, foi assim que começou. <chuckles>
Nossa, aí depois você você treinou, você meio que você se se considera profissional também, quando você estava no Brasil?
Deus me livre, o tênis é
Não. <laughs>
tênis é dificl de jogar. Assim, eu eu amargo de nível baixo. <laughs>
<chuckles> Aham, hã. Ah, ma mas também hum. Uhum.
É porque é realmente muito difícil, não parece. Olhando, você fala: "Ah, jogar bolinha de um lado para o outro", mas é muito difícil jogar tênis, cara, você não está entendendo. Quem joga muito bem hoje começou com criança, começou criança jogar. Muito difícil um profissional de tênis que começou a jogar tênis depois de de mais adulto, assim, não tem. Demora anos, cara, para um cara jogar bem tênis mesmo d pelo menos uns 10 anos de prática real e tem que ser testado para evoluir, porque se não você fica estagnado e não passa daquele nível. É mesmo difícil, cara, é mesmo difícil, de verdade.
Hum, certo. Hum. Nossa! Aham. Caramba, aham. Nossa, <chuckles> não imaginava que era tanto assim. <laughs> Caramba. Deu Deus. Eh, nossa, agora eu estou estou surpreso, realmente, e eu não imaginava que ia ser tão difícil, né, porque eu eu estava pensando: "Será que, eh, eu" assim, eu não sou muito de de futebol, de de basquete e tal, eu sou mais de ar livre mesmo, correr, andar, eh, exercitar mesmo, eh, e e nossa, será que que que é nã não é a mesma coisa que futebol ou basquete, né?
Pois é, cara. É mesmo difícil. Aham. Sim, aham. Ca Não. Assim, eu acho, que que acontece, o futebol e o basquete, você tem que ter ali um uma certa predisposição, um mínimo de um talento ali pra você conseguir jogar. O tênis, aí, é diferente. O tênis é disciplina. O tênis é uma coisa que você literalmente consegue aprender a fazer, sabe. Se você tiver o mínimo de coordenação motora também, mas você consegue ali. Mas é mesmo difícil. É mesmo difícil, de verdade. Por isso que que as pessoas olham assim e imaginam: "Ah, é um esporte jogar uma bolinha de um lado para o outro". Cara, se você segurar a raquete, assim, sei lá s 3cm errada da empunhadura, a bolinha desce ou sobe demais, e é bizarro. Você tem que ter empunhadura certo, o jeito de bater na bola, terminar o movimento. Quer ver uma coisa que que no começo, assim, era muito difícil para mim?
Hum. Uhum. Certo. <laughs> Nossa. Hã. Hum. Nossa. Uhum. Hã. Aham.
Eh, era terminar o movimento. Eu achava que se eu encostasse na bolin batesse, assim, e parasse, a bolinha ia. E é impressionante, se você bater na bolinha e não continuar o movimento da raquete e ir para frente, a bolinha não passa da rede. Você tem que terminar o movimento, terminar o movimento da bolinha em cima do seu ombro. Por exemplo, se você é destro, em cima do seu ombro esquerdo que aí você termina o movimento completo. A bolinha já está lá na frente há muito tempo. Mas se você termina a bolinha passa, é bizarro. <chuckles>
Hum. Hã. Aham. Ah, entendi. Nossa, <giggles> eu estava lembrando também da daquele outro esporte, né, oh, como é que que o pessoal joga na na praia? Eh, foi isso fresc isso, pronto. E tem alguns truques também, né, tipo, ah, passar como passa a bola e tal. Eh, no no tênis realmente tem esses tipos de truque também? Eh, ou você tem que ser, vo você pode diferenciar, né, na hora de de dar o truque, né, ma ou tem que seguir o certo cego o certo protocolo? Hum.
Ah, Frescobol, aquelo é incrível. <chuckles> Sim. Super. Ah, s Sim, tem formas de bater tem formas de bater na bolinha, né. Tem uma forma que é, por exemplo, o spin, que é quando você bate na bolinha ,tipo penteando ela assim, sabe. Tipo na tipo um nas nas laterais só, não bate na cara dela, vamos dizer assim. Você faz um movimento de de pentear a bolinha quando ela vem, aí ela começa, é, aí ela, isso, faz a bolinha pegar muito mais velocidade, principalmente depois que ela toca no chão. Quando você bate na bolinha, assim, meio que penteando ela, pegando ela mais ao invés de pegar bem no meio da bolinha, pegar mais nas pontas, assim, quando ela ela vai ela ela ganha rotação, ela não só vai, ela roda. Então quando ela tá rodando, assim, que ela bate no chão, ela ganha velocidade. Então dificulta muito, oh, o seu oponente, né, do outro lado da rede, a devolver essa bola pra você. É muita técnica assim. Eu não sou eu não conheço assim muito, eu não sei muito praticar, eu jogava assim, que a gente costuma falar de teimoso, né. <giggles> Mas eu gostava muito, cara, gostava muito e agora quarta-feira, eu já tenho data marcada para o meu reencontro ali. <chuckles>
Certo. Ah, sim. <giggles> Pentear, engraçado, hã. Certo. Uhum. Aham. Certo, sim. <giggles> Aham. <laughs> Ah, sim. <laughs> Seu encontro da da vida, mas pronto, mas, realmente, não precisa ser tão profissional, pra gostar de alguma coisa, né. Se te faz feliz e te faz, eh, bem, né. Como se fosse, eh, um momento pra relaxar, uma terapia. Não precisa ser tão profissional, né. Eh, o importante é se divertir, né. Como como falam, eh, mas, agora eu fiquei curioso, qual é quais seriam as regras que eu não estou muito fami familiarizado com com isso?
Claro. Claro. Com certeza. Ah, cara, basicamente a regra é, quando você saca, a a a quadra tem, é um retângulo, né. E tem um outro retângulo dentro da qua dentro desse retângulo, que é o retângulo que fica próximo à rede. A regra é quando você saca a a bolinha primeiramente tem que bater dentro desse retângulo, e depois é só devolver para o outro lado e acertar, só pode dar um toque na bola, e e acertar dentro do retângulo do seu adversário. E se quicar 2 vezes é ponto seu, se quicar e for pra fora, e ele não conseguir pegar é ponto seu, se é assim, ele tem que te devolver a bolinha. Se você jogou pra lá, quicou dentro da quadra dele, toda a responsabilidade é dele. Se ele devolver, aí você tenta devolver de novo. Se ele não devolver, é ponto seu, basicamente é isso.
Sim. Aham. Ah, é só isso, hã. Aham. <laughs> Ah, tá certo. Porque eu pensei um pouquinho sobre, ping-pong, mas, enfim, muito obrigada pela conversa então, adorei saber mais sobre tênis e sobre seu hobby.
Ah, por nada, foi legal, eu tô ansioso pra chegar na quarta-feira, pra eu poder participar. Mas obrigado por me ouvir aí, um abraço.
<laughs>